ครับ เอ่อ ผมมีเรื่องอยากระบายครับ แล้วก็ เอ่อ ถ้าได้คำแนะนำที่น่าสนใจด้วยก็จะดีเลยครับ คือว่าผมเนี่ย โดยทั่วไปอะครับ คือผมจะมีงานอดิเรกอันหนึ่งที่ผมชอบเลย แล้วก็ทำมาตั้งแต่ช่วงเด็ก ๆ เลย ก็คือการเล่นเกมกระดานนี้ครับ บอร์ดเกม นะครับ แล้ว เอ่อ ผมก็ เรียกว่าลองเล่นมาเรื่อย ๆ น่ะจนถึงช่วงแบบว่า เอ่อ จบมหาลัย ทีนี้เนี่ยผมก็พบว่า ตัวเองเนี่ยมันมีความฝันอย่างหนึ่ง ก็คือว่า เราอยากจะออกแบบเกมกระดานเนี่ย ให้เป็นของเราเนี่ย อย่างน้อยสักเกมหนึ่งในชีวิตนะครับ แบบว่าที่แบบเป็นชื่อเลย เหมือน อ่า ชื่อเราในการออกแบบเกมนี้เลยเต็ม ๆ อะไรอย่างเงี้ย ผลงานของเราอะนะครับ แต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่า จะต้องเป็นของเราทำคนเดียวนะ แบบว่าถ้าเกิดมีทีมด้วย อะไรเงี้ย ก็ ก็จะดีนะครับ แต่ ก็คือหลังจากนั้นผมก็พยายามลงมือเนาะ ก็คือแบบว่าเริ่มออกแบบตั้งแต่ เอ่อ โครงเรื่อง เอ่อ ระบบการเล่น หรือว่า เอ่อ วิธีการ อ่า วิธีการเล่น อะไรอย่างเงี้ยครับ นำ นำเสนอในช่วงเบื้องต้น แต่ว่า เอ่อ พอเราลองทำไปแล้วเนี่ยผมพบว่า มันมีขีดจำกัดหลาย ๆ อย่างนะครับที่ เอ่อ ผมไม่สามารถทำคนเดียวได้นะครับ ใน ในช่วงสมัยก่อนเนาะ แบบว่าช่วงสัก 10 ปีที่ผ่านมา อย่างเงี้ยครับ ผมเจอขีดจำกัดว่า ผมทำเองไม่ได้เนี่ยก็หลายส่วนเลย ตั้งแต่พวก เอ่อ งานศิลป์นะครับ การออกแบบงานศิลป์ ออกแบบ แพ็กเกจ เอ่อ ช่องทางจัดจำหน่าย ช่องทางผลิต หรือ เอ่อ การขนส่ง อะไรอย่างเงี้ยครับ เอ่อ ผมพบว่าตรงเนี้ยมันเป็นขีดจำกัดของผม แล้วก็ เอ่อ มันก็ทำให้ผมต้องพับโครงการไป ใน ในครั้งแรกก็น่าจะช่วงประมาณอายุ 20 ต้น ๆ พอเวลาผ่านไปอีก 2 3 ปีเนี่ย ผมก็ เอ่อ มี มีไฟขึ้นมาอีก แล้วก็ลองทำใหม่นะครับ รอบนี้เนี่ย เอ่อ ผมก็เริ่มต้นมาเหมือนเดิมเลย แล้วก็พอพบขีดจำกัดเนี่ย ผมก็พยายามที่จะ เอ่อ หาคนร่วมทำด้วยอะนะครับ แต่ว่าใน ท ประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแบบว่า เอ่อ คอมมิวนิตี ของคนที่อยากจะทำบอร์ดเกมเหมือนกันเนาะ เราก็ชวนเขา ทีนี้ เอ่อ สิ่งที่ผมพบว่าเป็น เรียกว่าจุดที่ทำให้ ให้หมดกำลังใจ ก็คือว่า เอ่อ เราไปชวนมาเนี่ยประมาณ 2 3 คนเนาะ แต่ละคนเขาก็ เอ่อ ตอนแรกเนี่ยพอเราชวนเขา เขาก็ดูตอบรับดีนะครับ เราก็ เอ่อ พยายามถ่ายทอดไอเดียของเราไป คุยกับคนหนึ่งก็แบบว่า 2 3 ชั่วโมงเลยว่า สิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยมันเป็นยังไง? อะไรแบบเนี้ยครับ เอ่อ แล้วปรากฏว่า เขาก็หายไป หายไปเลย ไม่มีฟีดแบ็ก ไม่มี เอ่อ เรียกว่าไม่มีความคิดเห็น ไม่มีอะไรเลย แล้วก็หายไปเฉย ๆ เลย เป็นอย่างเงี้ยครับ ประมาณ 2 3 ครั้งเลย ผมก็เลย เอ่อ รู้สึก fail อะครับ แล้วก็ไม่ได้ทำต่อ
ค่ะ ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม เข้าใจได้เลยค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมคะว่า คนที่คุณไปทาบทามมาเนี่ยค่ะ เขาเป็นคนไทยใช่ไหมคะ? แล้วก็ เอ่อ เป็น เหมือนกับเป็นคนที่ชื่นชอบบอร์ดเกมเหมือนกัน หรือว่ามี เอ่อ ประสบการณ์ในการออกแบบบอร์ดเกม หรือว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยถนัดในด้านไหนเหรอคะ?
ครับ อา อือ เอ่อ ประสบการณ์เนี่ยเขาก็ไม่มีครับ ก็คือหมายถึงว่ามีความอยากที่จะ เอ่อ ท ทำด้านนี้เหมือนกันเนาะ
ค่ะ อืม มีความอยากเหมือนกันค่ะ ค่ะ
ใด้ แล้วก็เป็นผู้เล่นมาก่อนเหมือนกัน ส่วนความสามารถเฉพาะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะว่า เอ่อ จริง ๆ แล้วเนี่ยผมไม่ได้ต้องการผู้เชี่ยวชาญเนาะ ผมต้องการแค่ เอ่อ คนร่วมมือกันแค่นั้นก็พอ คิดว่าอย่างอื่นเนี่ยน่าจะพอทำให้ผ่านไปได้ครับ
ค่ะ ค่ะ ๆ อืม แล้ว ณ ตรง ตอนนี้เนี่ยค่ะ มันติดที่อะไรนะคะ? ที่ทำให้คุณขาดแรงจูงใจไปอะค่ะ
อืม ครับ ก็ เอ่อ พอเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะครับ ผมก็ลอง เอ่อ มีการแบบว่ามีไอเดียอีกแล้ว ใล่ ได้เริ่มออกแบบเบื้องต้นมาแล้ว ก็คือส่วนที่ผมทำได้เนาะ อย่างเช่นแบบว่า เอ่อ เนื้อเรื่อง รูปแบบการเล่น กฎพื้นฐาน อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เนื่องจากมันมีเครื่องมือแบบสมัยใหม่ที่ค่อนข้างดีอย่างพวก เอ่อ เอไอในการทำภาพ อย่างเงี้ย เรื่องงานศิลป์ผมก็ เอ่อ เปลี่ยนเป็นใช้เอไอทำแทนนะครับ ในเบื้องต้นแบบ หมายถึงว่าในลักษณะของการออกแบบเนาะ ก่อนที่จะไป ไปจ้างมืออาชีพเขาลงมือวาดอีกทีในภายหลัง แล้วก็ เอ่อ แต่ทีเนี้ยครับพอ พอทำไปสักระยะหนึ่งผมก็เริ่มรู้สึกหมด เอ่อ เหมือนเหมือนจะหมดไฟอะครับ เพราะว่า เอ่อ พอมาลองดูแล้วเนี่ยในส่วนที่เราทำได้เราก็ทำไปแล้ว ในส่วนที่เราทำไม่ได้เนี่ย เราก็คิดว่าถ้าเราทุ่มเทศึกษาอีกหน่อยเนี่ย มันก็น่าจะพอทำได้ แต่ว่าพอมองในภาพรวมแล้วเนี่ยรู้สึกว่า เหมือนมันเป็นโพรเจกต์ที่ใหญ่มาก ใหญ่เกินไป แล้วก็กลับมาที่โจทย์เดิมว่า เราไม่น่าจะทำคนเดียวไหวนะครับ แต่ว่าในใจมันก็ยังมีความรู้สึกแบบว่า อืม เรียกว่าเหมือนเป็นแผลในใจในการที่เราไปชวนคนอื่นแล้ว แล้วมันไม่สำเร็จ อย่างเงี้ยครับ มันก็เลย เอ่อ ยังลังเลอยู่ว่าจะยังไงดี แล้วเราควรจะไปต่อเลยไหม หรือว่าจะรอให้ เอ่อ มีคนสนใจก่อนแล้วค่อยลงมือต่อ อะไรแบบเนี้ยครับ ยังตัดสินใจไม่ถูกในหลาย ๆ จุดเลย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม เริ่มจะมองเห็นภาพมากขึ้นเลยอะค่ะ แต่ว่าก่อนจะให้คำแนะนำเนี่ยค่ะ อยากจะขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมคะว่า แล้ว ณ ตอนนี้เนี่ยค่ะ ท คุณได้ ยังอยู่ในกลุ่ม คอมมิวนิตี ที่ชื่นชอบบอร์ดเกมอยู่ไหมคะ? หรือว่าอาจจะ เอ่อ มีเพื่อนคนอื่นอีกไหมคะ ที่เขาอยากจะ ทำบอร์ดเกมขึ้นมาเหมือนกันน่ะค่ะ?
ครับ อือฮึ อือ เอ่อ เกรงว่าตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วอะครับ เพราะว่าพอ เอ่อ ก่อนหน้าเนี้ยพอผมแบบว่าเข้าไปคุยแล้ว รู้สึกกระแสตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไรเนาะ ผม หลังจากนั้นก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ ไม่ได้เข้าไปติดต่อใน ใน คอมมิวนิตี ซ ตรงนี้เยอะมากนักนะครับ แล้วก็ เอ่อ เรียกว่า ช เวลาชีวิตส่วนใหญ่ ก็คือหันไปทำด้านอื่นเลย เพราะว่าต้อง ต้องเริ่มดูแลทางด้าน แบบว่าดูแลครอบครัว อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้น มีภารกิจชีวิตมากขึ้น เราก็เลยต้องเว้นพรอเจกต์ตรงนี้ไปนะครับ แต่ว่าตอนเนี้ย มันเหมือนจะมีเวลามากขึ้น เราก็เลย เอ่อ ย้อนไป อยากกลับมาทำตรงนี้ แต่ว่า เอ่อ ใน อย่างคอมมู อย่างเงี้ย ผมก็ยังไม่ได้กลับเข้าไป ไปรวมตัวกับพวกเขา แล้วก็ เอ่อ คนรู้จักคนอื่น ๆ ก็เกรงว่าจะไม่มีแล้วอะครับ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อืม โอเคค่ะ พอจะเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับรายละเอียดนะคะ แล้วก็อยากจะ เอ่อ ขอชื่นชมเลยค่ะว่า คุณเนี่ยมีงานอดิเรกที่ไม่เหมือนใคร แล้วก็เป็นอะไรที่มีแรง เขาต้องใช้คำว่า เอ่อ แรงบันดาลใจน่าจะสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เลยนะคะ ขอชื่นชมเลยค่ะ อยากให้คุณรู้สึกภูมิใจ กับตัวคุณเองในตรงนี้เลยนะคะ เพราะว่า ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เขาทำงานอดิเรก แล้วอยากจะสร้าง เอ่อ สิ่งที่ตัวเองชอบขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งอะค่ะ ต้องขอบอกเลยว่า คุณเป็นคนที่มีความกล้า เด็ดเดี่ยว แล้วก็คุณเป็นคนเก่งมาก ๆ คนหนึ่งเลยค่ะ
ใช่ ครับ ครับ ครับ อืม ขอบคุณมากเลยครับตรงนี้
ค่ะ คือ ถ้าเกิดว่า เอ่อ อยากจะแนะนำประมาณนี้ได้ไหมคะ? คือ อยากจะให้คุณลอง เอ่อ ลองทำรีเซิร์ชขึ้นมาแบบไม่ต้องลึก ก็ได้ค่ะ แล้วก็ดูว่า บริษัทเกมเนี่ย เอ่อ พอที่จะติดต่อ หรือว่าเข้าไปสอบถามกับเขาได้ไหม? ว่า เอ่อ เนี่ยเรามีไอเดียแบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่า เราจะเข้าไปเสนอไอเดีย แล้วก็ เอ่อ อยากจะหาทีมร่วมกันทำบอร์ดเกมขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นใน ภายใต้ชื่อของเราเนี่ย เหมือนกับการ เป็นการขายไอเดียอะค่ะให้เขา เขาพอจะซื้อไหม? หรือว่า เอ่อ ซึ่งก็เชื่อว่า เอ่อ บริษัทที่เขาทำเกมออกมาแบบเนี้ยค่ะเขามีทีม เขาเรียกว่า ทีมทำผลงานขึ้นมา ออกมาอยู่แล้วล่ะค่ะ เพียงแต่ว่า เขาอาจจะ เฮ้ย ยังไม่เคยมองไอเดียตรงนี้ ยังคิดไม่ถึง ด้วยความที่คุณ ก็เป็นผู้เล่นใช่ไหมคะ? คุณก็จะรู้ว่า เราเนี่ยต้องการอยากจะเล่นแบบไหนให้มันสนุก อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เชื่อว่า เขาเนี่ยอยากจะได้ไอเดียของคุณแน่นอนค่ะ ตรงนี้เนี่ยพอจะเป็นช่องทางหนึ่งได้ไหมคะ?
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม จริง ๆ ก็ ก็น่าสนใจนะครับ เพราะว่า เอ่อ การเข้าไปหาบริษัท หรือว่า เอ่อ เรียกว่าหน่วยงานที่เขาทำด้านนี้โดยตรงเนาะ เอ่อ ถ้า ขอให้เราเสนอไอเดียสำเร็จเนี่ย ขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีคนช่วย เหลือไปจนออกมาเป็นชิ้นได้เลย ก็ ก็เป็นช่องทางที่น่าสนใจนะครับ คือจะว่าไปมันก็เหมือนพวกงานเขียน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ? ที่แบบว่าเราเอาต้นฉบับไปเสนอเขา แล้วก็
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่เลยค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ เหมือนกันเลยค่ะ แบบเดียวกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็น 1 ช่องทางหนึ่งนะคะ ก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะ ไม่แน่ วันหนึ่ง หรือไม่ก็ปีหน้า ๆ เนี่ย คุณอาจจะมีบอร์ดเกมในชื่อของคุณเองก็ได้นะคะ ซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมาก ๆ ทีเดียวค่ะ
อืม ครับ อือครับ ครับ โอ้โฮ ดู ดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจจริง ๆ ครับ เดี๋ยวไว้ผมจะลอง เอ่อ ทำ เรียกว่าทำรายชื่อเนาะ บริษัทใน อย่างในไทย อะไรอย่างเงี้ย ที่เขา เอ่อ มีการลงทุนทางด้านนี้ หรือว่าเปิดรับ รับไอเดียทางด้านนี้ ไม่แน่ว่า เอ่อ ผมอาจจะเจอบริษัทที่ ที่สนับสนุนผมได้เช่นเดียวกันเลย ก็ตรง ตรงนี้ต้องขอบคุณมากสำหรับไอเดียตรงนี้อะครับ แล้วก็ เอ่อ แต่จริง ๆ แล้วตอนนี้ครับ คือใน ในระหว่างที่ผมทำเองได้อยู่เนี่ย ผมควรจะทำให้ อืม เรียกว่าทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไหมครับ? หรือว่า เอ่อ แค่จบอยู่แค่ในแง่ของ เอ่อ การเขียนไอเดียลงมา แล้วก็ลองไปเสนอเลยด้วยครับ
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ คือ เอ่อ เอาจริง ๆ นะคะ อยากให้คุณเนี่ยเขียนไอเดียออกมาเหมือนเป็นการเสนอแผนงาน แบบเนี้ยค่ะ มันจะ ได้จับต้องได้ แล้วก็ต้อง ใช้คำว่า เอ่อ ลงลึกในรายละเอียดอะค่ะ เวลาที่ไปเสนอผลงาน หรือว่าเอาเข้าไปคุยกับเขาเนี่ย ก็จะได้รู้ว่า เราต้องการแบบนี้ มีไอเดียแบบนี้ ลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุด อย่างที่คุณบอกแหละค่ะ เดี๋ยวนี้ก็มีเอไอ ใช่ไหมคะ เราก็สามารถที่จะใช้เอไอ เอ่อ ขั้นพื้นฐานไปก่อนก็ได้ วาด วาด ร รูป ให้เอไอวาดรูป วาดเป็นโครง หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ เขียน อธิบายให้ละเอียดมากที่สุดว่า เราต้องการอะไร? แล้วก็นำแผนงาน โครงงานอันนั้นน่ะไปนำเสนอก็ได้ค่ะ ก็เชื่อว่าจะ มันจะเป็นโครงงานที่น่าสนใจ มากทีเดียวค่ะ
อ อ๋อ ครับ อือ ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ ๆ โอเคครับ ตรงนี้ดูเป็น เอ่อ ทางเลือกที่เป็นไปได้เลยเนาะ เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย คือถ้าเกิดผมทำไปจนถึงจุดที่เรียกว่า มันมี เอ่อ เหมือนว่า เป็นผลงานต้นแบบมาได้เนาะ แต่อาจจะยังไม่ได้สวยมาก หรือว่ามันไม่ได้พร้อมจำหน่ายเนี่ย เราก็เอาไป เอ่อ เอาไปเสนอตามบริษัทต่าง ๆ อืม ครับ
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ เอาไปเสนอ ใช่ค่ะ ค่ะ แล้วก็เชื่อว่า เขาก็มีทีมงานที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วแหละ เขาก็อาจจะเอาไปปรับ แต่ง ตกแต่งอีกนิดหน่อย ก็เชื่อว่า เอ่อ มันก็คือ ผลงานของคุณ มันเป็นไอเดียของคุณ แล้วคุณก็จะรู้สึกภาคภูมิใจกับมันมาก ๆ เลยค่ะ ค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ โอ้โฮ ได้เลยครับ ยังไงตรงนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับ เอ่อ ที่มารับ รับฟังเนาะการ เรียกว่า เส้นทางของผมที่ผ่านมา แล้วมันก็ไม่ค่อยจะสำเร็จสักเท่าไร แล้วก็ยังมีช่องทาง หรือว่ามีไอเดียที่น่าสนใจเนี่ยมาแนะนำอีก ก็ตรงนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไว้ผมจะลองเอาไปปรับปรุงดูว่า ถ้าเกิด เอ่อ เราถึงขั้นที่แบบว่า มีตัวต้นแบบมาแล้วเนี่ย เราเอาไปเสนอเขาเนี่ย เอ่อ อือ ครั้งแรก ๆ มันอาจจะไม่ราบรื่น แต่ว่าถ้าเกิด เอ่อ ผมยังไม่ท้อแล้วยังอยากทำด้านนี้อยู่ สักวันมันก็น่าจะสำเร็จออกมาเป็นชิ้นได้เช่นเดียวกัน ก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ
ค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ แล้วยังไงก็ขอเป็นแรงใจเอาใจช่วยนะคะ ขอให้ทุกอย่างออกมาได้ดีที่สุดค่ะ แล้วก็ อ่า ค่ะ เอาใจช่วยนะคะ สวัสดีค่ะ